อ้าว ไข่เจียวเนี้ยนะ อะไรเนี่ยมาประเทศ จีนมากินไข่เจียว <chuckles>
<chuckles> จริงค่ะ ก็คือเขาบอกว่าเหมือนคนไทยอะเวลาไปเที่ยวอะ ก็คือแบบเหมือน อาหารเขาเหมือนจืด ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแบบต้องมีไข่เจียว อะไรอย่างเงี้ย นี่คือแบบอยากจะไปทานแบบพวกชาบู เพราะว่าชอบชาบู ใช่ไหมคะ แล้วก็เลยอยาก จะรู้ว่า เออ ในแต่ละเมืองอะ รสชาติมันเหมือนกันไหม?
อ๋อ อือ ครับผม อ๋อ เข้าใจเลย อยาก อยากลองกินชาบู อยากดูแบบว่า รสชาติว่า โอ้โฮ รสชาติเป็นไงบ้าง แล้วได้ลองไหมครับ ได้ลองใช่ไหม?
ใช่ ไม่ ไม่ได้ลองชาบูเลย ได้ลองแต่ชานม <laughs> ชาเหมือนกัน แต่ชาคนละอย่าง <chuckles>
โอ้โฮ <chuckles> เอา ชา นมสิ คนละชากันเลย อันนั้นน่ะ <giggles>
ใช่ ก็เลยได้ลองแต่ชานมจริง ๆ ค่ะ ลองหลายร้านอยู่ อืม
เป็นยังไงบ้างครับ มีความพิเศษอะไรไหม?